À, cái câu chuyện của mình hiện tại á là mình thì với người yêu mình quen nhau cũng được, ừm, 7 năm hơn rồi, thiệt sự là cũng hơn 7 năm rồi, đấy. Thì trong cái câu chuyện tình của tụi mình á, thì thực sự mà nói thì với 7 năm yêu nhau thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái, a, sóng gió, rồi cũng như là nhiều cái, gọi là, kỷ niệm cùng với nhau rất là nhiều. Thì, ờ, tụi mình cũng đã có nhiều lần thiệt sự là trong cái quá trình 7 năm đó cũng nhiều lần là tụi mình cân nhắc đến cái việc là, à, à, ừm, tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cứ mỗi lần mà cả hai, gọi là, ờ, chuẩn bị đưa ra cái quyết định cuối cùng á, thì nó lại xảy ra những cái biến cố nhất định. Ví dụ như là, ừm, trong trường hợp của nhà mình á thì, ờ, có người thân ông bà mình mất. Còn, ờ, với, ơ, người yêu của mình á thì trong cái thời điểm đó thì cái, ơ, gia đình của bạn lại có nhiều cái chuyện lục đục, ừm, nên là nói chung là với những cái tình cảnh như vậy thì, ờ, chắc chắn là cả hai không có thể nào toàn tâm, toàn ý mà nghĩ đến cái viện là là là kết hôn rồi, đấy. Nhưng mà cũng sau bao nhiêu cái sóng gió đã trải qua, bao nhiêu cái câu chuyện như vậy á, thì, ờ, đến thời gian gần đây thì thực sự là, à, cũng may mắn á là cả hai là trong năm nay mọi thứ nó đều ổn thỏa, đấy. Nên là hiện tại là mình đến chính bản thân mình á thì mình cũng đang cân nhắc á là chắc có thể là, ờ, cuối năm nay vào cái dịp Tết thì, ừm, chắc chắn là mình sẽ ngỏ lời với với với người yêu của mình và có thể là mình dẫn, ơ, ơ, người thân của mình để mà qua, gọi là, giáp mặt với h hai bên gia đình. Đấy, thì từ đó là, ờ, đề cập tới vấn đề mà mà mà h hôn nhân của hai đứa luôn. Tại vì, ờ, cả hai thì cũng quen nhau cũng khá là lâu rồi, đấy, mình cũng hông có muốn, ơ, để cho bạn gái mình phải, gọi là, bị thiệt thòi trong cái việc là, ờ, hông có, gọi là, ờ, được như người ta, được được được khoác lên chiếc áo cưới, đấy. Nên là mình cũng đang thực sự là mình nói thì cho dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà hiện tại mình cũng còn khá là, ờ, gọi là, ờ, phân vân, cũng như là, ừm, có nhiều cái chưa có rồi chưa có cái thể quyết định được á nên là mình cũng đang cần một cái lời khuyên từ người từng trải ấy, bạn có thể giúp cho mình hông?
7 năm. Ừm. Phải ha! Ừm. Ừm. Đúng. Ừm, hay ha! Ừm, ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu rồi nè! Mà bạn ơi, hông biết á nha, là cái chuyện mà bạn nghĩ đến cái việc kết hôn vào cái thời điểm này á, đó là tự nhiên bạn cảm thấy là đã đến cái thời điểm phù hợp rồi hay là có thêm những cái tác động xung quanh, ví dụ như là gia đình, cha mẹ hông?
Thực sự mà nói thì, ừm, cái câu chuyện của mình á là ở đây là do cả mình và người yêu của mình có cùng cái cảm nhận là, ừm, cũng đến lúc là là hai đứa t nên tiến tới hôn nhân. Tại vì gia đình hai bên thì cũng cũng cũng có nghĩa là trong cái quá trình tụi mình quen nhau 7 năm như vậy, hơn 7 năm như vậy, thì cả hai bên gia bình đều biết cả. Đấy, nên là cái vấn đề mà khi mà cả hai hiện tại cảm thấy là thứ nhất là công việc ổn định rồi nè, rồi kinh tế cũng nói chung là cũng không có quá nặng nề nên là cái điều đó nó thúc đẩy cho cả mình và người yêu của mình là suy nghĩ đến cái việc là, ừm, chuẩn bị, ừm, tiến tới hôn nhân á bạn.
Ừm, hay! Ừm, ừm Ừm, cũng đúng ha. Tức là cả hai bạn cùng nói chuyện nghiêm túc về, à, hôn nhân nè, hai bạn có chia sẻ với nhau về những cái quan điểm về cái cuộc sống ở tương lai chung chưa? Bởi vì cái thời điểm mà là yêu nhau với lại cái thời điểm, gọi là, lập gia đình rồi đó, nó rất là khác nhau, mình có chia sẻ với nhau về điều đó chưa?
Ừm. Ừm, cái điều đó thì thì, à, mình và, ờ, cả người yêu của mình đã chia sẻ với nhau cách đây cũng khá là lâu rồi. Có nghĩa là từng khoảng chừng, à, ừm, 3 hoặc là 4 năm trước, khi mà cái lần đầu tiên mà tụi mình chuẩn bị kết hôn á, là thời điểm đó là tụi mình cũng đã nói rõ với nhau rồi. Nghĩa là nói thẳng thắn với nhau về cái, gọi là, những cái điểm xấu nè, những cái tật xấu của nhau hay là những cái, à, vấn đề mà trong hôn nhân có thể, ờ, phát sinh ấy. Và cả hai cũng sẽ cùng, ờ, xem cái hướng giải quyết, cách giải quyết và sao cho nó phù hợp nhất có thể. Nó giống như cái, kiểu là, giống như là cả hai sẽ thảo luận cho từng cái kịch bản có thể xảy ra trong hôn nhân ấy. Đấy, thì, ờ, lúc đó thì cũng cả hai cũng, gọi là, à, thống nhất được nhau với nhau rất là nhiều cái quan điểm về hôn nhân. Nên chính vì nhiều như vậy đó thì cái thời điểm đó là tụi mình cũng đã, h ừm, quyết định là, ừm, chuẩn bị lên tới tiến tới hôn nhân đó. Nhưng mà, ờ, có những cái biến cố bất ngờ ấy, nên là cái việc, ừm, đám cưới nó mới bị tạm dừng.
Ừm, vậy luôn. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Mình hiểu. Ừm. Ờ. <laughs> Ừm, mình hiểu rồi. Mà hỏi thiệt bạn nè, bây giờ mình nghĩ tới cái việc là sống chung lâu dài với nhau đó, bạn cảm thấy thoải mái hông? Hay là bạn đang lo lắng vậy?
Với bản thân mình thì mình hoàn toàn thoải mái, mình không có vấn đề về cái chuyện mà như, ờ nhiều người thì sẽ nghĩ là cái việc là đàn ông khi mà lập gia đình rồi sẽ cảm thấy bị gò bó, thì thực sự thì bản thân mình thì lại không có nghĩ vậy. Tại vì, ờ, với cái góc nhìn của bản thân mình á, cái suy nghĩ của bản thân mình á thì cái câu chuyện mà mà lập gia đình á thì thì đó là cái câu chuyện của cả hai người chứ không phải chỉ riêng gì mình. Ví dụ nếu như mà nói người đàn ông mất tự do thì người phụ nữ cũng chẳng khác gì người đàn ông cả. Đấy, nếu như bình thường ví dụ một người đàn ông độc thân thì có thể đi nhậu nhẹt với bạn bè thả ga ừ, đi chơi thâu đêm suốt sáng chẳng hạn, nhưng mà với người phụ nữ thì khi mà chưa lập gia đình thì họ cũng có thể đi tiệc tùng hoặc là đi mua sắm thoải mái chẳng hạn như vậy. Đấy, nên là, ừm, cái chuyện đó với mình thì thì thì mình, ừm, hoàn toàn thoải mái, không có gì cả.
Ồ! Hay quá ta! Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Chính xác, chính xác. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, tư tưởng thì rất là tốt rồi đó. Mà hông biết là khi mà hai bạn chia sẻ với nhau về cái việc, gọi là là, nhìn cùng một hướng á, thì hai bạn có cùng cái quan điểm về cái cách quản lý tiền bạc, rồi những cái trách nhiệm ở trong gia đình, rồi những cái, ờ, việc là chia sẻ ví dụ như là việc nhà ở tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào hông?
Ừm, có, chắc chắn là có về chuyện đó. Tại vì mình thì mình rất là thương bạn gái mình, nên là cái câu chuyện ví dụ như là dọn dẹp nè, hay là giặt đồ hay là nấu ăn hay thậm chí là, ờ, lo những cái chuyện lặt vặt này nọ c kiểu thì mình vẫn thường là người đảm nhiệm. Đấy, và mình cũng nói thẳng với bạn gái của mình là nếu như sau này về thì ví dụ như bạn gái mình có muốn như mà, kiểu như là, ừ, nằm không, nói chơi, bấm điện thoại vẫn được, bình thường, mình chả có vấn đề gì cả đấy. Thực sự mà nói thì cái câu chuyện đó thì tại vì mình biết chắc chắn là bạn gái mình cũng sẽ không có bao giờ mà, à, chịu nằm yên để mà nhìn mình, ờ, gọi là, ờ, làm quần quật cả, có nghĩa là, à, cả hai cũng sẽ chia sẻ những cái công việc với nhau để mà cùng nhau vun đắp chứ chứ tí không có để ai một người nào gánh t toàn bộ trách nhiệm cả.
<laughs> Ừm. Bạn có sợ rằng cái thời điểm khi yêu, rồi sau khi mà cưới nhau á, hai người sẽ trở nên khác đi hông? Hông có như là bạn nghĩ?
Ừm, nếu như mà trong cái trường hợp mà cái chuyện tình nó xảy ra, kiểu như là, chớp nhoáng và đến với hôn nhân chớp nhoáng thì mình sẽ có thể là mình sẽ sợ cái câu chuyện đó. Nhưng mà với một cái quãng đường 7 năm đi cùng với nhau thì, à, mình tin vào cái, gọi là, cái lựa chọn của mình, vào cái mắt nhìn của mình, vào người bạn gái hiện tại của mình, tức là mình nghĩ cái câu chuyện đó chắc trong tương lai nó sẽ không xảy ra.
Ê. Ừm, nghe bạn chia sẻ nãy giờ á, mình cảm thấy giống như là mọi thứ nó đến với bạn cái thời điểm này nó rất là chín mùi luôn rồi đó. Đây là một điều hoàn toàn rất là tự nhiên khi là mình yêu lâu rồi nè, cũng như là bạn quan tâm đến cái vị trí của người bạn gái của bạn. Bạn muốn là người ta được công nhận, bạn muốn rằng là bạn có thể là trân trọng cái người bạn gái của mình bằng một cái vị trí xứng đáng hơn, đó là, gọi là, vợ. Đó, thì khi mà bạn xuất phát cái điều này từ chính cái điều mà bạn muốn á thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mà bạn bị xung quanh thúc ép. Á, thế thì đầu tiên là cái điều mà bạn muốn nữa. Cái điều thứ hai mà mình thấy nữa ở đây đó, đó là cái người bạn gái của bạn cũng cùng một cái cách nhìn với bạn, à, rằng là đã sẵn sàng để gia đình mới này rồi. Thật ra nha, cái việc mà cả hai người cùng trao đổi thẳng thắn với nhau về cái nền tảng cho cái gia đình tương lai á nó rất là quan trọng luôn á bạn, à, và cái việc này phải duy trì ngay cả khi mà hai bạn lập gia đình rồi, mình cũng sẵn sàng ở trong một cái tình hình đó là gì? Mình chia sẻ thoải mái với nhau, mình bằng một cái sự tin cậy nè, mình bằng cái tình yêu nè. Thế thì chỉ cần tất cả những cái điều đó bạn giữ gìn được và bạn, ờ, nghĩ rằng là mình có thể bảo đảm được những ở cái điều đó ở tương lai, và thậm chí là bạn còn tin rằng là những cái cách mà bạn đối xử với bạn gái của bạn á, ở thời điểm bây giờ sẽ không thay đổi ở tương lai thì mình nghĩ là hai bạn đã sẵn sàng cho một cái cuộc sống bước vào hôn nhân rồi đó. À, mà không biết á nha, ừm, thế thì hai bạn đã từng trải qua những cái mâu thuẫn lớn nào mà cái mâu thuẫn đó vẫn chưa giải quyết được không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Ừm. Ừm. Ừm. Thực sự mà nói về cái, gọi là, cái mâu thuẫn thì chắc chắn là trong cái quãng đường dài đi cùng nhau vậy thì chắc chắn sẽ có những lúc sẽ có những cái mâu thuẫn. Thực sự mà nói thì cũng cũng đã từng có, nhưng mà hầu hết khi mà cái vấn đề có cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra á, thì bọn mình cũng sẽ giải quyết một cái cách nó cũng khá là nhanh chóng và nó hợp lý. Chứ mình thì, à, ừm, bản thân mình cũng cái dạng, kiểu như là, sẽ không có thích mọi thứ, nó, kiểu như là, nó lấp lửng và nó nó nằm ở một cái phương diện nó khiến cho mình, kiểu như là, khó sẽ khó chịu khi mà cái vấn đề nó chưa được giải quyết, thực tế mà như vậy. Nên là cho dù nó khó khăn hay là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, mình và bạn gái mình đều tìm ra cái hướng giải quyết cuối cùng. Đúng là sẽ có những lúc thì cái cái hướng giải quyết nó sẽ khiến cho cả hai phải dành cái thời gian để mà suy nghĩ lại, và thời gian đó sẽ tạm thời là không gặp nhau. Nhưng mà khi mà cả hai đã bình tĩnh trở lại á, có nghĩa là, ừ, soi xét kỹ cái vấn đề rồi thì rồi sẽ nhìn ra được cái, gọi là, cái câu chuyện là cái vấn đề nó nằm từ đâu, và sau đó sẽ cả hai sẽ cùng bắt tay lại cùng nhau là giải quyết cái vấn đề một cái cách êm đẹp nhất.
Ô, ra là Ừm. Ư, ừm. Được vậy thì hay quá bạn nè. Thật ra cái vấn đề á, mâu thuẫn là chắc chắn sẽ có rồi đó, có khi là mâu thuẫn hay là mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà cái quan trọng ở đây nha là chúng ta cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. À, cái chuyện đó nó rất là khác với cái chuyện đó là bạn mâu thuẫn, xong rồi mình lại cố để mà bước qua chuyện đó nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Thì tức là cái nền của bạn đã có m một cái trục trặc nào đó mà bạn đang cố bạn bạn lơ đi, thì cái vấn đề đó có ở tương lai nó sẽ làm c cái để mà ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của bạn khi mà có những cái vấn đề tương tự nó lặp lại. À, cho nên là thấy là cái việc là hôn nhân nó có rất là y cần cái việc đó là mình cùng nhau giải quyết. Thế thì bây giờ mình thành bản thân đi nè, bạn thấy là đối phương của bạn đã sẵn sàng cho việc là bước vào đời sống hôn nhân chưa?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, cũng như mình đã chia sẻ thì, ờ, người bạn gái mình thì cũng như mình á, có nghĩa là, ờ, về cái việc mà quyết định tiến tới hôn nhân thì cả hai cũng đã, ưm, chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý, cách đây là đã 3 cho tới 4 năm về trước rồi, đấy, thực sự mà nói là như vậy. Nên là thời điểm đó thì nó có nghĩa là, ưm, có nhiều cái vấn đề nó xảy ra quá, nên chính vì vậy thì cái việc mà cả hai tiến tới hôn nhân nó bị, gọi là, trì hoãn lại. Nhưng mà nói chung là khi mà mọi thứ nó đã, gọi là, thuận buồm xuôi gió thì thì thì bạn gái mình cũng như mình rồi đó, có nghĩa là sẵn sàng để mà, ờ, tiến tới hôn nhân thôi.
Nhưng mà không phải được vấn đề đó là yêu đã đủ hay chưa hay là đã muốn cưới hay chưa đâu nha, nhưng mà người đó đã trưởng thành về mặt suy nghĩ chưa? Có chịu trách nhiệm được chưa? Có biết chia sẻ và tôn trọng bạn hay chưa?
Có, mỗi nói chung là những cái vấn đề đó hì hầu như là đã có hết, mình đã nhận được hết từ người bạn gái mình hiện tại.
Nếu vậy thì tuyệt vời quá nè! Nếu như ha mà bạn có thể thấy được ở người bạn gái của bạn một cái sự nghiêm túc ở trong tình cảm, đó là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời rồi đó. Còn nếu như mà thấy là bạn vẫn mơ hồ, bạn vẫn có cái điều gì đó mà bạn chưa có chắc chắn về về bạn gái của bạn, thì mình nên nói chuyện thẳng. Hờ, trong cái mối hệ giữa chồng á thì cái vấn đề mà mình có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau, đồng hành với nhau thì đó mới là cái nền tảng bền vững hơn để mà bạn sẵn sàng bước vào đồ đời sống hôn nhân cho nó hạnh phúc.
Ừm. Ừm, ừm. Vậy hả? Ô kê. Ừm. Rồi, ô kê, mình rất là cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là những cái góp ý của bạn nha, mình sẽ cân nhắc và mình suy nghĩ, ơ, thường để. Cảm ơn bạn rất nhiều!